ماشي. يعني أنت رأيك إن أنا أرمي كلمة واستنى أشوف رَد فِعل اللي قدامي وبعدين أ أدخُل في الموضوع، يعني ما ما أدخُلش على طول شمال. ماشي والله ما فكرتش كده.
بالضبط. إمم. آه، وما توصليهوش إن هو ي يتنرفز أو يتعصّب أو يقول كلمة، بيبان على فكرة من الأول خالص هو ده شخصيته عاملة إزاي، هتوقّفيها من البداية مش هنستني العصبيّة وبعد كده نحاول نوقف
أسحب نفسي. إمم. ماشي خلاص، هاعمل كده المرّة الجاية وبجد أتمنى إن نصيحتك تجيب همّها عشان لو اتهزأت بجد هاقعد أعيّط، وبجد شكرًا ليك يعني، آآ شكرًا على نصيحتك دي.
<chuckles> لأ، لأ، خير خير أكيد. العفو، أنا متاح معاكِ في أي وقت.

هو هو عارف، أيوه هُم عارفين، فقِلِة ذوق وأنا ما عرِفتش أرد فده اللي بيضايقني من نفْسي بقى فاهم. ده ده على سبيل المثال يعني المواقف اللي بتحصَل لي.
أنا فاهمِك طبعًا، ودي حاجة على فكرة تضايقِك إن أنتِ في موقف شكل ده، ممكن بعد كده بترجَعي ت تتضايقي بقى وتندمي طب يا ريتِك كنتِ رديتِ وتقعدي تقولي الكلام ده لنفْسِك. هو فعلًا بيبقى فيه مواقف شَبه دي بتبقى الواحد ساعات عمومًا كده بيتبرجل أو ما بيعرفش يرُد أو ما مش حابب إن هو يدخُل في ده عشان النقاش ما ي ما يزيدش كده بينكم، فأنا فاهم حاجة شكل كده أكيد. بس عايز أقول لِك على حاجة، ده برضو يعني حاجة سلبية، إن أنتِ كده شخصيتِك مش واضحة. ما فيش فرض شخصية بالنسبة لِك، مبهمة بالنسبة للناس، تفكيرِك إزاي توجهِك إزاي، رأيِك طبعًا الطريقة والأسلوب بيفرقوا لمّا تيجي ت توضَّحي رأيِك وكده، فأنتِ لازم تاخدي بالِك من الموضوع ده لأن أنتِ كده شخصيتِك مش هتبقى واضحة أوي. آآ آه، ممكن يكون فيه ناس غريبة بس بعد كده لو ف لو في الأول، الأول الناس الغريبة مش فارقة معاكِ بس بعد كده يعني ممكن يبقوا فارقين زَي مثلًا الموقف بتاع آآ عريس أختِك ده، آآ طَب ما هو ممكن بعد كده لو حصَل والّا حاجة وفيه كلام م مش هيبقى غريب بعد كده، فاهمة قصدي. آآ فأنتِ لازم أنتِ توضحَّي شخصيتِك وتتكلمي بجرأة بحيث إن تبقى شخصيتِك واضحة. فأنتِ يعني مش مش مش عارفة ت تجرَّبي تعملي كده؟
بالضبط. إمم. فاهماك. اهم.